Hı hı. Eee, bu şartlar altında da tabii ki de hani insanlar zaten hani mesela, açıkçası mesela, o, e eski Yunan zamanlı filozoflar varken hani onlar aslında zengin insanlarmış. Zenginlerin, eee, çocuklarıymış aslında ve hani bol bol, boş zamanları olduğu için aslında onlar fikir üretmek konusunda şanslılarmış ama hani şu anda sen, ne bileyim bir gence çok iyi fikirleri bile olsa, sabah 5.00'te 6.00'da kaldırıp gece 8.00'e - 9.00'a kadar çalıştırdıktan sonra o kişinin hani fikrini sunmasını aslında bekleyemezsin. O kişinin ne fikrini geliştirebilir, ne fikrini arttırabilir? Hani birazcık da hani devletin aslında mesela, okul zamanında veya ne bileyim işte hani gelişim zamanında o gence zaman tanıması ve hani maddi imkân sağlaması bence lazım. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, çok, çok haklısın yani, eee, az önce de söylemiştim hani, yani, inanılmazdır. Cesaretlendiriyor ve motivasyonu arttırıyor özellikle. Eee, eee, olmayacak bir şekilde çünkü, eee, kendi zamanlarımı hatırlıyorum. Hani gerçekten hiçbir şey yoktu. Ne okul destek oluyor. Sadece, eee, kendi bütçelerimizle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Eee, ama her herhangi bir yerden bir, işte ne bileyim, bir laboratuvar desteği ya da şöyle böyle bir destekler olsaydı, belki daha farklı bir boyutta olurdu.
Hı hı. Ha ha. Hı hı, tabii ki. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı, hı hı. Ha ha, ha ha. Hı hı. Hı hı. Ha ha, ha ha. Tabii ki. Eee, tabii tabii ya. Geleceğin şekillenebilirdi. Aslında geleceğini ona göre şekillerden şey yapardın hani açıkçası ama insanlar daha çok böyle bir hani, eee, bir işe gireyim, bir patronum olsun, altında hani ben para kazanmaya devam edeyim kafasına giriyor. Girişimci olma şeyi çok düştü bence hani insanlarda. Ki hani günümüzde fikir üretmek çok kolay aslında. Hani yapay zekâ uygulamaları olsun, hani internet olsun, hani dünyanın her yerinden bir fikir öğrenebiliyorsun aslında yani açıkçası. Ben bile Almanya'ya geldiğimde birkaç tane aklıma bir fikir geldi Türkiye'ye. Ben mesela, bunu götürsem götürsem çok iyi olur dediğim çok oldu. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru, doğru. Doğru. Ben, ben de düşündüm açıkçası oraya yerleştikten sonrasında, çünkü bazı şeyler yok burada. Bunu böyle mi yapsam? Bir konuşsam mı falan diye bir düşün düşünmedim de aslında her gün düşünüyorum. Emm
Heh. Hı hı. Hı hı. Heh. Imm. Aslında bak çok güzel bir yere de değinmiş olduk bu konuyla beraber. Mesela, devletin insanları yurt dışlarına yollaması lazım. Bak mesela biz Avrupa'ya ve yurt dışına geldik işte bir şekilde ve yeni fikirler gördük. Şimdi insanlar burada böyle yapıyorlar ve buna hani denenmiş, onaylanmış bir şey, Türkiye'de de mesela olabilir demesi mesela gibi bir şey olabilir değil mi? Açıkçası hani sadece maddi para değil de bir seyahat imkânı, bir hani gezip görme imkânı açıkçası diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı, evet. Kesinlikle öyle. E, tabii ki, tabii ki. Yani mesela şöyle olabilir ya da, eee, mesela burada, Polonya'da özellikle çok fazla kebap kebap kebap, eee, şeyi var. Genel olarak insanlar işte Türk mutfağını kebap, işte baklavadan ibaret tanıyor. Beni birazcık üzüyor açıkçası. Her neyse. Emm, eee, e kebaplarda hani bildiğin aslında dürüm tarzında bir şeyler. Aslında kafamda uzun süredir bir, iii, şey var. Eee, böyle tavuk pilav bir şeyi kurmak. Sadece tavuk pilav üzerine. İnanılmaz derecede satar diye düşünüyorum. Şalgam olsun, turşu suyu... Emm, işte devlet bir destek verse Türkiye'de, işte şu kadarını bana geri göndereceksin dese
He he. Hı hı. Hıı. Hı hı. He he. He he. Hımm. Evet ya. He he. He he, he he. Hımm. Hı hı. He he. He, a, ne güzel. Heh heh. Hı hı. Hı hı. He he, he he.

Çok çok doğru. Yani zaten bu genç girişimciler hani bir şekilde devlet desteği aldığında, emm, e, tabii ki de, emm, birçoğunda para olmuyor. Hani para olanlar o kadar var. Ya, şey, eee, kenara koyarsak, eee, bu para belli bir şekilde yardım ediyor. E, psikolojik olarak inanılmaz derecede destek alıyorsun ve motivasyonun artıyor. "Ya, böyle olacağım, ileride şöyle olabilirim." falan diye. E, daha güçlü hissediyorlar diye düşünüyorum.
Hı hı. Ha ha. Hı hı. Hı hı, hı hı. Tabii, tabii. Ha ha, ha ha. Doğru. E, tabii, tabii. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Doğru, doğru. Katılıyorum. Yani açıkçası mesela Türkiye'deki girişimciler genelde hani aileden zengin olan insanlar girişimci oluyor. Yani açıkçası, ya babam babam babam sabah, bir sabah bana $10.000.000 verdi ve ben kendime şöyle bir iş kurdum gibi bir hani konuşmalar oluyor genelde yani açıkçası ama hani, ya, çoğu insanın o kadar bütçesi değil. Onun %1 kadar bile bütçesi olmayabiliyor aslında yani. Onun için de devletin aslında vermesi ve hani devletin de mesela ama tabii şartlarının olması. Yani mesela sen bu projeyi ben sana destek verdiysem sen bunu çalışacaksın, sonuçta hani devam et devam ettirmen gerekiyor ve hani ülkede kalmasını istiyorum projenin. Mesela yurt dışına çıkmaması lazım. Hani ülkeye faydası olsun gibisinden, değil mi?
Hı hı. Evet. Aynen öyle. Eee, tabii ki de yani. Hı hı. Hı hı. Mesela. Aynen öyle. Hı hı. Mesela, ııı, bazı projeler var, ııı, Türkiye'de, Ankara Projesi galiba. Yurt dışında işte çalışıyor insanlar, sonra Türkiye'ye geliyorlar ya da doktorasını projeyi bitirdikten sonra Türkiye'ye geliyorlar. Bunu Türkiye'de yapacaksın diye, emm, projeler var diye biliyorum. Eee, bunlar güzel tabii. Çünkü işte devlet çocuklara para konusunda yardımcı oluyor doktorasını bitirmesinde vs. Eee, ama Türkiye'de de Evet, evet.
Hı hı. Hımm. Ha ha. Ha ha. Hı hı, hı. Hı. Ha ha, ha ha. Doğru. Hı hı. Ha ha, ha ha. Doğru. Ne güzel aslında yani hani. Hı hı. Eee
Ya, projeyi gerçekleştirme imkânı sağlıyor.
Ha ha. Ya, tabii, tabii her türlü yani artı yazar öncelikle zaten hani, ııı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk tarihlerinde de aslında insanlar böyle hani Fransa'ya, Amerika'ya falan gitmişler ve hani oradaki bilimi, ilmi görmeye gitmişler aslında. Hani onlara da her türlü artı yazıyor ve hani o insanlar daha sonra geri ülkemize döndüğünde mesela fabrikalar kurmuşlar, hani işler kurmuşlar. Hani gerçekten çeşitli girişimci girişimlerde bulunmuşlar ama işte hani günümüzde biraz da ama sanki dünyanın ekonomik dengesi birazcık şaştı yani. Hani o eskisi kadar ki bolluk, bereketlik yok, değil mi? Özellikle pandemi sonrasından, pandeminin verdiği hasar hâlâ bence sürüyor. Ne dersin?
Hı hı. Evet. Hı. Tabii, tabii. Hımm. Eee, yok. Eee Eee, pandeminin verdiği hasarlar. Sonrasında bildiğin işte o siyasi olan, ııı, bazı durumlardan dolayı işte zengin olan daha çok zengin. Eee, zaten orta bir kesim kalmadı diye düşünüyorum artık. Eee, fakir de Aynen.
Ha ha, ha ha. Hımm. Ha ha, ha ha. Hı hı. Imm, doğru, doğru. Ya, orta direk kalmadı, zengin ve fakir olarak ikiye ayrıldık aslında diyebiliriz, değil mi?
Aynen öyle maalesef.

E, çok mantıklı söylediklerin. Gayet, eee, katılıyorum sana. Sonuçta iki taraf da fayda, eee, almak zorunda, simbiyotik bir yaşam olmak zorunda. Eee, devlete bir şekilde güvenmek zorunda diyorum, işte, ye eee, girişimcilere o yüzden şey olsun. Emm, gittiği ülkede mesela, eee, ki devletle konuşup bir şekilde eğer böyle yapmazsa direkt bana göre gönderin tarzında, böyle, bir anlaşmalar da olabilir. Hani iyice böyle kâğıt, eee, anlaşmaları. Nasıl olacaksa artık. Belki daha iyi olabilir güven açısından.
Hı hı. Ha ha. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Hı hı. He he. He he. Heh! Heh! Evet! He he. Doğru. Doğru. Hımm. Tabii, tabii. Mantıklı aslında. Mesela gelen mesela ceza kesmeleri olabilir. Yani, açıkçası sen mesela bu parayı suistimal ettin. Bu imkânı suistimal ettin mesela. Sonuç olarak başkalarının da aslında hakkına giriyorsun bu parayı alarak. Yani sonuç olarak bir sürü girişimci var. Hani, o para sana verilmişti, o hibe sana verilmişse aslında, sen bir şey yap, diye verilmiş. En çok senin projen beğenilmiş, edilmiş. Senin bunun aslında hakkını yerine getirmen lazım, yani, ve dediğin gibi mesela yurt dışında tavuk pilavcı açtığında bile, hani öyle kâğıt üzerinde tavuk pilavcı açtım ve şu kadar para kazanıyorum değil de, bilfiil tavuk pilav satıyorum ve, hani, denetime geldiklerinde de onlar mesela tavuk pilav yemeli bence, yani, böyle, bir ya da bu tarz bir şey olması lazım, diye düşünüyorum.
Aynen. Hı hı. Evet. E, tabii ki de. I hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle öyle. Mesela temizlik burada, özveri, emm, sürekli çalışkanlık mesela çok önemli bu tarz şeylerde. Proje i eee, gidiyor mu, gitmiyor mu? Ortada mı kaldı? Eee, devletin bir şekilde, eee, bilmesi gerekiyor sürekli raporlamayla.
I hı hı. Hı hı. Ha ha. Doğru. Hı hı. Hı hı, hı hı. Ha ha. Tabii, tabii. Ya, açıkçası bir de günümüzün gençlerinde şöyle bence bir sorun var. Herkes kısa yoldan para kazanmak istiyor. Yani hiç yorulmadan, hani, 6 ay içinde, 1 sene içinde para kazanayım istiyor. Ama açıkçası böyle bir şey mümkün değil, yani. Açıkçası, hani, hemen, böyle, herkes istiyor. E, ben de istiyorum, hani, niye olmasın ki? Olsa çok harika olurdu ama, hani, bunun olmayacağı mantıksal çerçeveler de belli, yani. Açıkçası kısa yoldan para kazanılmaz. Sen, hani, girişimcilik bir işi bile kursan, atıyorum bir bakkal bile açsan sabahları gitmen gerekiyor dükkânına ki, hani, insanlar gelsin veya, hani, kimse kasandan para çalmasın en basitinden. Yani, hani, senin orada sabah 9'da, 8'de gelip akşam 10'da, 11'de çıkman lazım aslında. Çok daha yorucu bir şey bir girişimcilik fikri kurmak.
Hı hı. Evet. Hı hı. Bunu herkes istiyor aslında ya! Ben de istiyorum biliyor musun? E, tabii ki de! Evet, maalesef. Hı hı. Ya, tabii ki de. Hı hı. Evet. "Emek olmadan yemek olmaz." mesela, hep öyle söyler ya. İlla vereceksin o emeği.
Heh! Heh! Hı hı. Aynen öyle, yani, aslında ve, hani, güzelce emek verdikten sonra gerisini aslında biraz da, hani, oluruna bırakmak lazım. Ve, hani, zaten bir şekilde, hani, insanların çabalarının karşılığı çok kolay şekilde geri dönüyor. Yani, insan önemli olan çaba vermesi lazım. Hı hı. Ha ha.
Hı hı. Tabii ki de. Zaten olacağı varsa oluyor. Olmazsa, hani, bir şekilde o enerjiyle biz çok fazla uğraşmış oluyoruz. E, daha kötüsü oluyor. Eee, bence de artık, hani, be belli bir şeyleri çalıştıktan sonrasına, hani, bırakırsak oluruna. E, zaten olur, diye düşünüyorum.
He he. He he. He he. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii ki!